คือผมเนี่ยอยากทำเกมผีอะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ผมก็ต้องมีการลองผิดลองถูกนิดหนึ่ง ซึ่งจะ จะไม่ทำเป็นแบบว่า อะ เกมใหญ่สักเกมเดียวเลย ก็คือแบ่งให้เป็นหมวดย่อย ๆ อะครับ อย่างเช่น อ่า ทำเป็นด่านเล็ก ๆ ก็ได้ ให้ทดสอบว่า อะ เกมผีเนี่ยน่ากลัวจริงไหม? อะไรพวกนี้อะครับ อืม
อะฮะ อะฮะ อืม คุณเป็นนักสร้างเกมเหรอคะ?
ก็ของผมเนี่ยได้เรียนทางนี้อ่ะครับ แต่ว่างานประจำผมเนี่ยมันจะเกี่ยวกับ เอ่อ การสร้างเว็บไซต์เสียมากกว่า อา อันนี้จะเป็นงานอดิเรกมากกว่าครับ
ฮะ! ส สร้างรถไฟจริง ๆ เลยเหรอคะ?
จะเว็บไซต์ เว็บไซต์ เว็บไซต์ ไม่ใช่รถไฟ <laughs> จะให้ผมไปสร้างรถไฟแล้วเหรอ? สร้างไม่เป็น <laughs>
อ๋อ เว็บไซต์ <giggles> ออ เลย อ๋อ คุณสร้างเว็บไซต์
<chuckles> ครับผม
แต่ว่าอันนี้เป็นงานอดิเรก แล้ว ของคุณอันเนี้ยค่ะ สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยไหมคะ?
เออ ที่จริงแล้วเนี่ย การสร้าง สร้างเกมอะครับ ผมอยากให้สร้างรายได้ได้ด้วย โดยที่ผมจะ เอ่อ มีการวางแผนว่า อะ ถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยจะวางขายสัก ฿300 อะไรพวกนี้นะครับ เพื่อให้ อ่า คนได้ อ่า ดาวน์โหลด แล้วก็เล่นกัน อะไรพวกนี้นะครับ อืม
อืม แล้วสรุปเกมที่คุณทำออกมาค่ะ คุณได้วางขายแบบว่าตามที่ตั้งใจไว้จริง ๆ ไหมคะ?
อ๋อ ก็สุดท้ายท้ายสุด ก็สามารถทำได้ครับ ซึ่ง โอเค การ การขายอันนี้เนี่ย อะ ของผมไม่ ไม่ได้กังวลอะไร แต่การฝึกทักษะเพิ่มเติมเนี่ยมันสำคัญมาก เพราะผมได้หลายอย่างเลย หนึ่ง เนี่ย
อืม อา ไหนคุณลองเล่าได้ไหมคะว่า ทักษะที่คุณได้จากการที่คุณได้ทำพรอเจกต์ ก เกมผีขึ้นมาเนี่ย คุณได้ทักษะอะไร ได้จาก เอ่อ เก พรอเจกต์นี้บ้างอะคะ?
อืม ครับผม โอเคครับ 1 คือการปั้น model นะครับ ก็คือการที่ปั้น model ได้ เราต้องเป็น เอ่อ 3D อาร์ตทิสต์ แปลว่าเราต้องเป็นแบบเงี้ย พวกงานศิลปะ 3D อะไรพวกเนี้ยครับ ต้องเป็นคนออกแบบได้ อันนี้ไม่ได้เรียนมาครับ แต่ว่าดูในยูทูบเอา แล้วก็ ผมก็ลองปั้นเล็ก ๆ น้อย ๆ นะคะ โดยที่ อ่า ไม่ต้องเน้นให้มันสมจริง แต่เน้นให้ ให้มันเป็นแบบ อะ สมมุติผม เอ่อ ทำตู้ ใช่ไหม ทำตู้เสื้อผ้า ผมก็ให้มันดูเหมือนตู้เสื้อผ้านะคะ แบบว่าไม่ต้องให้ลงรายละเอียดเยอะ ๆ อ่า แต่แค่ทำให้มัน อะ ดูว่าเป็นตู้เสื้อผ้าได้ อา
อันนี้ได้เรียนมาไหมคะ? อ๋อ ค่ะ ค่ะ อืม แล้วมันออกมาเป็นยังไงบ้างคะ? ดีสมใจที่คุณอยากจะได้หรือเปล่าอะคะ?
เออ ก็ไม่สมใจขนาดนั้น แบบว่า <laughs> บางทีมันก็ อุ๊ย! มันขาด detail นิด ๆ หน่อย ๆ ซึ่งอันนี้ผมแบบว่า โอ้! ก็ ก็ไม่ค่อยเป็นไร อันนี้พอถูไถได้นะครับ ผมยอมรับตรงนี้ได้ ซึ่งโอเค ทักษะตรงนี้เนี่ยผมชอบมาก เพราะว่า 1 เนี่ย คือการปั้น model นะครับ มันคือการที่เราหารายละเอียดของสิ่งของอะครับ แล้วเราก็ปั้นขึ้นมาให้มันสมจริงที่สุด เออ ปั้นขึ้นมาให้
อือฮึ ค่ะ ค่ะ ใช้โปรแกรมอะไรคะเนี่ย?
เอ่อ ผมใช้ Blender นะครับ อา แล้วก็อาจจะมี อ่า CAD อะไรพวกนี้ แต่ผมจะใช้ Blender มากกว่า Blender เนี่ยใช้ Render เอ่อ พวกแอนิเมชันนะครับ การ์ตูนของ Pixar ด้วยอะไรพวกนี้ อา อย่างเช่น Toy Story อะไรพวกนี้นะคะ ก็ใช้ Blender เหมือนกัน
อืม ทั้งหมดอะค่ะ คุณใช้การศึกษาจากยูทูบอย่างเดียวเลยเหรอคะ? ไม่ได้ไปลงคอร์สเรียนอะไรเลยเหรอ?
เออ คือ 1 เนี่ยนะครับ การที่ เอ่อ ปั้น model พวกนี้เนี่ย ผมเรียนในยูทูบหมดครับ การเรียนคอร์สมันก็ไม่ ไม่มี ผมไม่ได้เรียนคอร์สเลย เพราะ เพราะว่าผมไม่ได้ทำจริง ๆ จัง ๆ ขนาดนั้น คือไม่ได้เน้นความสมจริง ความสมจริงเท่าไร อา ก็เน้นให้ ให้มันดูแบบ ดูติสต์ ๆ หน่อย แบบว่า อะ ดูให้มันแบบ โอ้โฮ! เป็น อ่า ลายแบบว่า ลายการ์ตูนสวย ๆ หน่อยนะครับ อืม ๆ
อืม อือฮึ ค่ะ อ๋อ แล้วอย่างเงี้ยในวันเนี้ยค่ะ ที่คุณแบบว่า เริ่มแบบว่า ทำงานอดิเรกของคุณให้เป็นแบบว่ารายได้แล้วอะค่ะ คุณมีความคิดบ้างไหมคะว่า อยากจะไปลงรายละเอียดแบบว่า เทกคอร์ส ให้มันเป็นเรื่องราว แล้วก็จะได้เอามาลงในตัวงาน เพิ่มทักษะ เพิ่มให้มันแบบว่ารู้สึกว่าละเอียดขึ้นกว่าเดิมอะค่ะ? อือฮึ
อืม ตอนแรกเนี่ยผมอยากลงคอร์สนะ แต่ว่าพอ อ่า ก็มียูทูบเบอร์เกี่ยวกับการสอน เอ่อ การทำแบบว่า model 3D ใช่ไหมครับ ผมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปลงคอร์ส ก็คือแค่ทำตามเขานะครับ เราก็แค่มีใจ รัก แล้วก็เราก็ต้อง อ่า ต้องดูแบบว่า อ่า เป็นแบบคลิป ๆ ไปเข้าใจไหมครับ? คือมันใช้เวลานาน แต่ว่ามันก็ได้ผลนะครับ เพราะว่ามันฟรีด้วย แล้วก็ผมเป็นคนที่ชอบศึกษาทักษะเพิ่มเติม อะไรประมาณเนี้ยอะครับ
ค่ะ ค่ะ อ๋อ คุณคิดว่า คุณสามารถที่จะพัฒนาทักษะไปได้เรื่อย ๆ ด้วยตัวเอง อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ?
ใช่ครับ ถูกต้องเลยครับ อา
อืม แล้วตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าจะให้แบบว่า ย้อนกลับไปดูตั้งแต่วันเริ่มต้นวันแรกอะค่ะ จนถึงตอนเนี้ย คุณคิดว่า ทักษะด้านเนี้ยของคุณน่ะมันพัฒนาขึ้นมากน้อยจากวันแรกที่เริ่มตรงไหน เอ่อ ขึ้นมากไหมคะ?
อืม ก็อย่าง อย่างมากเลยนะครับ คือตอนแรก ๆ เนี่ย คือปั้นอะไรก็เหมือนแบบว่า <chuckles> ผมบอกเลย สมมุติผมจะปั้นบ้าน ใช่ไหมครับ คือบ้านเนี่ย ไม่ใช่บ้านเลย เหมือนกับว่ามันเป็นกล่อง 4 เหลี่ยม แล้วก็ <chuckles> มันเหมือนกับว่าเป็นนม นมแบบว่า นมกระป๋อง หรืออะไรพวกนี้ครับ มันดูตลก ๆ อะ เออ มันไม่ออกทรงบ้านเท่าไร ก็คือตอนนั้นความคิดสร้างสรรค์ผมก็ไม่มีด้วย ก็เลยสร้างบ้านแล้วมันดูแบบแปลก ๆ อะไรพวกเนี้ยครับ
ค่ะ <laughs> อา อือฮึ อา แล้วตอนนี้นะคะ นอกจากแบบว่าทักษะเรื่องการปั้น model อะค่ะ ยังมีทักษะในด้านอื่นที่คุณอยากจะแบบว่าเล่าให้ฟังอีกไหมคะ?
อืม มีครับ ก็คือด้านแอนิเมชันนะครับ ก็คือตัวละครเนี่ยต้องมีการเคลื่อนไหวนะครับที่สมจริง ไม่อย่างงั้นเนี่ยเกมก็จะออกดูจืด ๆ นะครับ อา ก็คือ
อือฮึ แล้วอันนี้มันต้องใช้ทักษะอะไรอะคะ? แอนิเมชันเนี่ยค่ะ
ก็ ก็คือโอเค สมมุติอยากให้ตัวละครนะครับ เอ่อ ยกมือ เอ่อ ซ้ายขึ้น ใช่ไหมครับ เราก็ต้องคีย์ตัวมือเนี่ยนะครับ ในการที่จะยกมือ ก็ ก็คือมันคือทักษะแอนิเมชันเลยครับ เรา เรา
ค่ะ มันคือการเขียนโคดเหรอคะ?
เออ ไม่ใช่การเขียนโคดนะครับ การ การเขียนโคดมันจะเกี่ยวกับว่า โอเค การเดิน การวิ่ง การกระโดด อะไรพวกนี้ แต่การยกมือขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวกับแอนิเมชันล้วน ๆ เลย อา ก็ ก็คือมันคือการคีย์
อือ มันเป็นโปรแกรมแอนิเมชัน อย่างเงี้ยเหรอคะ?
มันทำได้ใน game engine game engine คือเครื่องมือในการทำเกมเนี่ยแหละครับ มันสามารถที่จะทำได้ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีการคีย์ คีย์เหมือนกับว่า เราก็สร้างจุด เช็กพ็อยนต์ หรือว่าสร้างเป้าหมาย อย่างเช่น ผมเนี่ยจะคีย์นะครับ มือเนี่ย อ่า แนบลำตัว ใช่ไหมครับ อะ คีย์ที่ 1 คีย์ที่ 2 ก็ค่อย ๆ ยกขึ้นมา คีย์ที่ 3 อ่า ยกขึ้นมา อ่า ครึ่งทางแล้ว ครั้งที่ 4 ก็ใกล้แล้ว ครั้งที่ 5 อ่า สุดแขน ก็จากคีย์ที่ หนึ่งไปคีย์ที่ 5 มันก็จะเป็นการแบบว่ายกขึ้น ใช่ไหมคะ อา เห็นไหม? อ่า อันนี้พอคุณเข้าใจแล้ว อ่า คุณก็จะเขียนภาพได้เลยว่าแอนิเมชันเนี่ยมันต้องใช้ความใจเย็นด้วย อืม
อือฮึ ค่ะ อะฮะ ค่ะ อือฮึ แล้วคุณคิดว่า แบบว่าสำหรับแอนิเมชันเนี่ยค่ะ ทักษะของคุณเนี่ยพัฒนาไปอยู่ในระดับไหนแล้วอะคะ?
เออ ใน ในระดับที่ว่าผมไม่ต้องใช้ motion capture เอ่อ คือ โอเค ในอุตสาหกรรม อย่างเช่น หนัง ภาพยนตร์ หรือว่าเป็นพวกเกม ใช่ไหมครับ บางทีเขาต้องใช้คนเนี่ยในการที่จะทำท่าต่าง ๆ ใช่ไหม มัน มันจะได้ไม่ต้องทำให้ตัวละครนะครับขยับทีละ แบบว่าแขนทีละครั้งนิดหนึ่งนะครับ 2 ครั้งนิดหนึ่ง 3 ครั้งนิดหนึ่ง อันนี้ไม่ต้อง ใช้คนเนี่ยขยับเลย แต่ผมเนี่ยไม่ต้องใช้ เพราะว่าพวกนี้มันแพง แล้วก็ผมก็ไม่ ไม่ได้มีตังค์ขนาดนั้น ไม่ได้มีแบบว่า โอ้โฮ จะไปจ้างนักแสดงมาทำให้ ผมก็ทำเองคนเดียวเลย อา ไม่ก็ อะ อาจจะซื้อ อาจจะซื้อ เอ่อ ผลิตภัณฑ์มา แต่ว่าผมมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อย อะไรพวกนี้เนี่ยครับ อา มันจะทำให้แอนิเมชันดูลื่นไหลขึ้น เออ เพราะตอนแรกทำไป โอ้โฮ เหมือนคนแบบกระตุกแขน <laughs> เหมือน เหมือนกระตุกแขนไปมา แต่อันนี้เหมือนยกมือขึ้นปกติเลย อา
ค่ะ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม อืม อือฮึ อ๋อ คิดว่าก็มีพัฒนาการที่ดีมาเรื่อย ๆ นะคะ อันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมคะ? คิดว่าไม่ต้องลงคอร์สแล้ว
โอ้ อันนี้ อันนี้ไม่ต้องลงแล้วครับ พอแล้วครับ <laughs> เพราะ เพราะ เพราะว่าแบบมัน มัน มันเปลืองเงินน่ะ การลงคอร์สมันแพงครับ แล้วก็ไม่ ผมไม่ได้มีเงินขนาดนั้น อา
อา <chuckles> อืม แล้วมีนอกจาก 2 สิ่งนี้แล้วค่ะ มีทักษะอย่างอื่นอีกไหมอะคะ?
มีครับ ก็คือการทำเพลง หรือการทำสกอร์ประกอบเกม ใช่ไหมครับ อืม
หมายถึงใส่ซาวนด์ ใส่เสียงเข้าไป อย่างเงี้ยเหรอคะ?
ก็ทำเพลงประกอบเองเลยครับ เพลงแบบเป็นเพลงแบบ โอ้ น่ากลัว ปือ ปื้อ ปือ ปื้อ ปือ อะไรประมาณนี้อะครับ ทำเองหมดเลย แต่ แต่เสียงประกอบเนี่ยซื้อมา เพราะ เพราะว่ามัน มันทำยาก อา ถ้าทำเสียงประกอบ
อ๋อ กำลังจะถามอยู่พอดีเลยว่า ไปเอาเสียงมาจากไหน? อืม ต้องซื้อ
อ๋อ ถ้าเสียงเนี่ยผมก็อาจจะดาวน์โหลดมาฟรี ๆ หรืออาจจะมีการจ่ายตังค์นิด ๆ หน่อย ๆ ครับ แต่ถ้าเป็นเพลงที่ทำเองเนี่ย ผมก็จะหา plug in หรือว่าหาอุปกรณ์เสริมนะครับในการที่จะ อ่า มาเล่นดนตรีอะไรพวกนี้นะครับ อา ก็จะมีทักษะเรื่องดนตรี อ่า เรื่องทำนอง จังหวะ อะไรพวกนี้
ค่ะ อืม
เป็นศาสตร์ดนตรีเลย อา
อือฮึ อ๋อ โอเคค่ะ แล้วครบหรือยังคะ ทักษะที่คุณได้มาจากการที่ทำเกมผีของคุณน่ะค่ะ?
ยังไม่ครบครับ ผมยังมีทักษะอีกอันหนึ่ง อา
อะไรเอ่ย?
ทักษะในการโพรโมตแล้วก็ขายครับ <laughs>
อันนี้น่าจะแบบว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะ หัวใจเลยเปล่าคะ?
ใช่ ใช่ครับผม ก็คือผมเนี่ย เน้นให้นะครับตัวเกมเนี่ย ขายความเป็นไทยมาก แล้วก็ผมขาย ขายเกมให้กับ ผมพยายามขายเกมให้กับชาวต่างชาติด้วย เอ่อ เพราะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ก็
ได้ผลไหมคะ? มีคนต่างชาติมาซื้อไหมคะ?
มีนะครับ แต่ว่า อ่า ไม่มี ไม่ค่อยมีคน ไทยเท่าไร เพราะว่าผมเล็งให้กับคนต่างชาติ ผม ผมว่า ผมอยากให้ อา แชร์แบบว่า อะ ผีไทยให้มันดังไกลทั่วโลก อะไรพวกนี้นะครับ
โอ้! อืม อ๋อ ค่ะ แล้ว ส แบบว่าอันเนี้ย ประสบผลสำเร็จไหมคะ? จากที่คุณได้ทำการโพรโมตไปอะค่ะ
อ๋อ อันนี้ก็ เอ่อ ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งครับ ก็คือแบบว่า อ่า พอมีคน อ รู้จักหน่อยนิดหนึ่งนะครับ แต่ว่า เอ่อ ก็มีบ่นกันบ้างว่าเกมผมสั้นไปนะครับ หรือว่า อ่า เอ่อ เอ่อ ฉากน่ากลัวนะครับของผม ฉาก jump scare ใช่ไหม แบบฉากสะดุ้ง มันแบบ มัน มันแบบดูแบบว่าไม่ค่อยสร้างสรรค์เท่าไร อะไรพวกนี้ เหมือนกับการปุ๊งแช่ปกติ อืม
อือฮึ อืม อ๋อ แต่คุณก็ อ๋อ เข้าใจ อย่างนี้คุณก็รับเอาฟีดแบ็กแบบว่า ความเห็นจากว่าลูกค้าที่ซื้อไป อะไรอย่างเงี้ย เข้ามาพัฒนาไหมคะ? แล้วคุณจะมีแบบว่าเวอร์ชันในต่อ ๆ ไปไหมคะ?
โอ้! พัฒนาแน่นอนครับ แล้วก็เวอร์ชันถัดไปก็มีแน่นอนนะครับ เพราะว่าก็คอยลงเรื่อย ๆ นะครับ เพื่อ เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ย อ่า ได้ลองแบบว่า อ่า เล่นเกมตัวเต็มกันสักที ที่จริงอันนั้น
อ๋อ นี่ยังไม่เต็มเหรอคะ?
มันเป็น early access ครับ มันหมายความว่า เป็นเกมที่ผมปล่อยให้คนได้เล่นก่อน อา แต่ว่าก็มี จะมีการพัฒนาตามหลัง ๆ มา อะไรพวกนี้ครับ
อือฮึ อืม อย่างงี้นี่เอง แล้วนอกจากเกมผีอะค่ะ คุณมีไอเดียที่จะแบบว่าพัฒนา เออ ไม่ใช่พัฒนา คิดเกมใหม่ ๆ ขึ้นมาไหมคะ ตอนนี้พอจะมีอะไรในหัวบ้างหรือยังอะคะ?
อืม มีนะครับ ผมเนี่ยอยากทำเกมที่เป็นเกมออนไลน์บ้าง อาจจะเป็น อ่า เกมขับรถนะครับ อืม
อ้อ มัน มันแตกต่างกันไหมคะ ระหว่างเกมออนไลน์กับเกมแบบที่คุณทำมา นี่คือเขาเรียกเกมอะไรคะ Offline เหรอคะ?
ใช่ครับ เป็น offline หรือว่า single-player games อะไรพวกนี้ครับ ก็จะเล่นคนเดียว มันก็จะประสบการณ์แตกต่างกันนะครับ
อ๋อ อือฮึ
แล้ว
แล้วอะไรต้องละเอียดมากกว่ากันอะคะ เกมออนไลน์น่าจะต้องแบบละเอียดกว่าหรือเปล่าคะ?
อุ๊ย! ออนไลน์ต้องละเอียดมากกว่าครับ เพราะว่าคุณก็ต้องระวังคนที่ อ่า มีการโกงด้วย เพราะว่าโปรแกรมโกงเนี่ยมันทำให้เกมออนไลน์เนี่ยสะดุดได้เลยนะครับ อืม เพราะ เพราะ
อ๋อ แล้วคุณคิดว่าแบบว่า ไอ้ ไอ้การป้องกันการโกงอะ ตรงเนี้ย คุณมีทักษะหรือยังอะคะ?
โอ้โฮ! ผมบอกได้เลยนะครับว่า ทัก ทักษะของผมยังไม่ค่อยมีเท่าไร ก็ต้องมาเรียนเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับ
อืม ต้องไปเรียนที่ไหนอะคะ อย่างงี้ อย่าบอกนะว่าในยูทูบเหมือนเดิม?
ใช่ ถูกต้องนะครับในยูทูบเหมือนเดิม <laughs>
อ้อ คุณเน้นเป็นการแบบว่าศึกษาด้วยตัวเองเสียส่วนใหญ่ ก็มันก็ท้าทายนะคะ แบบนี้ อื้อฮือ
ใช่ ถูกต้องเลย เออ ที่จริงก็ท้าทายนิดหนึ่งครับ แต่ว่าผมต้องบอกก่อนว่า ผมจบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่แล้ว คือผมเรียนด้านนี้ แล้วก็จบด้านไอทีมา เพราะฉะนั้นมันก็มีความท้าทายระดับหนึ่ง แต่ แต่ก็ไม่ ไม่มากเกินไปนะครับ อา
อือฮึ อ๋อ ก็แสดงว่าเป็นคนที่มีพื้นฐานทางด้านนี้อยู่แล้วเนาะ
ใช่ ถูกต้องเลยครับ
โอ้โฮ อันนี้เป็นการที่แบบว่าได้ใช้ความรู้ที่แบบร่ำเรียนมาเนี่ย ส สร้างรายได้ให้ตัวเอง แล้วก็เป็นงานอดิเรกที่ตัวเองชอบอีกนะคะ เป็นประโยชน์มาก ๆ เลยอะค่ะ โอเคค่ะ ยังไงวันเนี้ยขอบคุณมากเลยนะคะ ที่มาแชร์กันเรื่องการทำพรอเจกต์จริง ๆ แล้วก็เพื่อฝึกทักษะของตัวเองเพิ่มขึ้นในทุก ๆ วันน่ะค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะ สวัสดีค่ะ
อืม ครับผม อา ครับผม ยินดีนะครับ สวัสดีครับผม ขอบคุณมากเลยครับ